Alam mo, nagi-guilty ako kasi kung baga parang yung, ah, pakiramdam ko hindi ko naibibigay yung full support ko para sa pamilya ko. Mas lalo ngayon yung papa ko may sakit siya. Eh, kung baga kung kailangan niya ako, parang hindi ako makakapunta agad kasi malayo ako sa kanila. Kaya kung minsan, 'pag yung ate ko sinasabi niya, "Punta ka dito kasi kailangan ka namin." 'Di ba yung magkakapatid kasi kung matanda na ang mga magulang, ke may kanya-kanya silang obligasyon. Kaya ang ginagawa namin, gumawa kami ng schedule para sa gano'n lahat kami, um, mabantayan natin si papa, oo.
Hmm, mm. Hmm. Oo. Mm. Hmm. 'Asan ba yung papa mo ngayon?
Kaya Dito sa Isabela.
Hmm, mm, okey. So, malayo ka, mm.
Ako, malayo ako kaya kung minsan 'pag siyempre, ang hirap ng buhay. Hindi naman basta 'pag sasabihin nila na, ah, "Halika rito." Siyempre, kailangan yung pamilya mo, may asikasuhin ka, hindi mo naman basta-basta iiwan kasi may mga anak akong maliliit.
Mm. Ah, okey, oo.
Oo. <clears throat> Kaya kailangan na gawin ko muna, gampanan ko din yung, ah, obligasyon kong bilang ina. Oh, buti nga yung asawa ko nakakaintindi na kung 'pag sinasabi kong, "Ano, pupunta ako do'n kasi kailangan ako." Ang sabi niya, "Okey, pupunta ka kasi papa mo 'yon. Iisa lang ang papa mo." Kaya 'yon 'yon nagpapasalamat din ako kasi yung asawa ko, ah, naintindihan niya yung sitwasyon. Pero kung minsan nga, yung sabi ko nga, maraming obligation sa bahay tapos, ah, kung minsan di ba kailangan din ng ng ng pera, kung minsan, nagkukulang din kami ng financial, hindi ako nakakapagbigay. Kaya parang nagi-guilty ako, oo. Tapos hindi ko maibibigay yung sarili ko na parang para, ah, asikasuhin siya. Kaya kung parang parang nagi-guilty ako tapos parang feeling ko hindi ko nagagawa yung obligasyon ko bilang anak. Ano kaya yung dapat kong gawin para maalis yung na nararamdaman kong ganun, like
Hmm, mm. Oo nga naman ano? Mm. Oo. Oo. Hmm. Hmm. Ah, okey. Ayun. Mm, mm. Ikaw ba ay may ano, ikaw ba ay may full-time na trabaho o wala naman?
Wala naman.
Hmm, okey, 'yong anak mo sabi mo maliliit pa. Ilan sila?
Oo. Bali 3 kasi 'yong isa high school, tapos 'yong 2 kinder tsaka, pag grade 1, kaya kailangan na 'pag siyempre sa umaga gano'n, kailangan talagang paliguan, ah, bihisan, gano'n. Kaya kung minsan, parang naawa ako sa mister ko kasi 'yong mis ko mister ko 'yon 'yong may trabaho. Siyempre mag-papasok siya ng umaga tapos asikasuhin pa 'yong mga anak ko kasi nga nandito ko sa malayo. 'Yon, kaya 'yon nga, kung minsan 'pag hindi ko maibibigay 'yong obligasyon ko parang, ke 'pag nandun kasi ako sa bahay, 'pag sinasabi nila na kailangan kami, hindi rin ako, kumbaga, hindi ako kampante, 'yong 'yong, nandoon 'yong isip ay kumbaga nandoon ako pero 'yong isip ko nandito sa Isabela. Ganon yung nara
Hmm. Hmm, mm. Mm. Oo, oo. Provider, oo. Ang hirap. Oo, oo. Mm. Ang hirap nga 'no? Pero ilan ba kayo magkakapatid na pwedeng mag-asikaso kay papa mo?
Bale 8 kami pero, malayo kasi ang kung saan sila naka-pangasawa gano'n, kumbaga ang layo ng bawat isa kaya pero may dalawa kaming kapatid na kapitbahay lang din naman sila. Pero siyempre, parang kumbaga, ah, napap hindi naman sa napapagod pero, 'di ba alam naman natin na kailangan din silang mag-trabaho para may ibibigay din sila sa
Hmm. Hmm, okey. Oo, tama. Hmm, mm. Ah, ganito para makapunta ka doon. Siguro i-timing mo na, bakasyon ng mga bata yong walang pasok sa school. Oo. Tapos, hmm, ayon, ah, kausapin mo 'yong mister mo na, siya na lang muna maga-asikaso sa sarili niya. Pero kung mayro'n sanang mga maluwang-luwang na pera, puwedeng isama na rin 'yong mga bata do'n, tutal, ah ah, bakasyon naman, mm. Kasi, kung wala ka namang mai-provide na pinansyal, puwedeng pisikal. Pero kung hindi rin kaya pisikal, sana may naipo-provide ka naman na pinansiyal pero, dahil may sakit na nga si papa mo, may edad na rin, um, mas maganda sana na magbigay ka ng panahon na makapiling si papa mo sa, ayun na nga, sa sandaling buhay niya na matanda na siya. Para makasama mo na rin 'yong mga kapatid mo. Mm. Oh, relax ka lang 'wag ka masyadong ano. Gano'n talaga, eh, mahirap talaga ang ang buhay ngayon. Wala namang ano, ah, wala ka namang kasalanan do'n para, hindi mo mapatawad 'yung sarili mo kasi 'yung mga ganyang bagay nangyayari talaga 'yan sa buhay ng tao, valid naman 'yung ah, reason mo. Mm, so ano naman pinaplano mo ngayon?
Oo nga. Pero Oh, bale nandito naman na s ako sa, dito sa, Isabela. Oo, kaya, medyo pero yun lang kasi parang nalilimitahan yung, pag-aaruga ko sa kanya, oo. Mas lalo kung, minsan kasi pag nakikita ko na hirap na hirap na siya, parang kumbaga, eh, gusto ko dito na lang ako sa, tabi niya ganon para at least kahit papaano
Hmm. M
nakikita ko siya. At alam kong nagagawa ko yung responsibilad ko bilang isang anak.
Mm. Oo, maganda naman 'yon, oo. Kaso sabi mo nga, 'pag nandiyan ka naman sa papa mo 'yung isip mo naman nandu'n sa pamilya mo du'n sa kabila. O 'di ba ang hirap magbalanse. Pero ayun na nga ita-timing mo na ano, bakasyon walang pasok 'yung mga bata, mm. Tutal ano naman, madali namang kausap 'yung husband mo. Hmm.
Oo nga, at Sabagay, sabagay malapit na yung bre act actually bakasyon na namin, 'no, pero nandito na kasi ako <chuckles> oo, kaya
Mm. Mm, kaya lang mm, oo nandiyan ka na rin pala, eh. So ang wino-worries mo, na, 'yon meron ka pang isang pamilya na kailangang asikasuhin, oo.
Oo, parang ayaw kong kumbaga ayaw kong umalis dito. Yung, hindi ko naman hiniling na parang baga parang baka hindi ko na siya makita parang ganun. Kaya yun yung yun yung parang, nakokonsensiya ako na na aalis na naman ako ganon. <chuckles>
Mm.
Mm.
Mm, mm. Nagi-guilty ka ano na iniiwan mo lagi si papa mo. Sabagay kasi alam mo ba kung nagbabasa ka ng Bible, gano'n talaga 'yong, ah, sistema na kapag nag-asawa ka, iiwan mo na 'yong magulang mo. Gano'n din naman 'yong ginawa ng, ah, magulang mo, ng mama, papa mo. Iniwan na nila 'yong magulang nila, pero sa hindi naman totally na iniwan na parang tinakwil, hindi gano'n ang ibig sabihin no'n, oo. So, pero dahil ayun na nga, magulang mo 'yan, ah, kailangan na nandiyan ka muna temporary sa tabi niya bilang, ah, pagpapakita na rin ng pagtanaw ng utang na loob, sa pagpapalaki nila sa'yo ng maayos. Oo, okey naman 'yong ginawa mo, mm.
Oo. Ay oo. Oh parang hindi na ako oo, na na parang 'baga parang okey na yung pakiramdam ko na hindi pala dapat, ah, ma-guilty, kasi ginagawa ko naman yung obligasyon ko. Oh kumbaga hindi naman as totally na hindi ako pumupunta dito, oo. Kasi kung minsan talagang may time na nadede na-stress ako, gano'n. Kung hindi ko hindi ako makakapunta agad dito. 'Yon 'yong iniisip ko na hindi rin ako naka yung baga 'yong ginagawa ko, hindi ko mai-concentrate 'yong mga ginagawa ko sa bahay. Kaya mas maigi na pupunta na lang ako doon para makita ko siya at kampante 'yong kalooban ko, oo. So, ah, sinabi mo kanina na hindi dap hindi ako dapat ano, hindi ako dapat, ah, magi-guilty, kasi nga sabi mo, may obligasyon din ako sa pamilya ko at dapat talaga na kung may pamilya ako, ah, hihiwalay ako sa pamilya ng dati k ng mga magulang ko, oo.
Hindi ka na dap sige, m Mm, tama. Oo. 'Yon kasi talaga, oh. 'Yon kasi talaga 'yong tamang kalakaran dahil may asawa ka na, may anak ka na, mas priority mo ngayon 'yong sarili mong pamilya, 'yong asawa at anak mo. Kaya 'wag kang magi-guilty at tanggapin na lang natin 'yong katotohanan na 'yong, ah, tao kapag tumatanda, eh, asahan na natin na hindi naman mag-e-edad ng 100 years old 'yan na malakas pa rin. So, ganun, tang tanggapin na lang natin 'yung katotohanan na gano'n, ah
Mm.
Siguro. Masaya na rin si Papa mo na makita ka niya na maayos naman, may maayos kang, ah, magandang kalagayan ng pamilya, unlike sa iba na mga broken family. Sa'yo maayos naman ang pamilya mo. Kaya isa na rin 'yan sa ano, ah, puwede mong tingnan na nakabayad ka sa pag-papalaki ng magulang mo sa'yo. Kaya huwag kang ma-guilty, gano'n talaga nangyayari 'yan sa buhay ng tao. Mm.
Ano, mm. So, ah, tatandaan ko yung mga so, thank you, parang magaan yung pakiramdam ko, oo. Na hindi hindi dapat na, ah, eh kumbaga hindi ako magi-guilty, oo. Kasi may nagbibigay naman ako ng oras sa kanila. Kung, totally na yung pamilya ko, pine may obligas 'yung obligasyon ko binibigay ko naman sa, ah, kailangan na ibibigay ko sa papa ko, mm. So, sa ngayon, okey naman kung minsan kasi, yung papa ko, may time na malakas, may time din na, ang mga pa bigla-bigla yung sakit niya, kaya talagang binabantayan namin siya, oo. At, ah, ano man yung mangyari, oo, papa sa Diyos na lang namin yun na, ah, kumbaga oo, oo, o 'di kaya'y, eh, siyem alam ko naman na, ang papa ko ay spiritual naman siya, minded. So, alam ko naman nay ang Diyos ay hindi niya kakalimutan, oh. So, maraming-maraming salamat, ano sa, ah, maganda mong advice.
Hmm, tama-tama. Mm mm. Hmm, mm. Oo. <chuckles> Ganun talaga. Mm. Mm. Oo, walang ano man, oo. Oh, relax ka lang, oo. At least napapasyalan mo 'yong papa mo. Naipapakita mo 'yong pasasalamat mo sa kanya. Mas ano 'yon, masaya na 'yon si Papa mo sa gano'n. Ang mahalaga, alagaan mo rin 'yong sarili mo, 'yong pamilya mo rin. Tandaan mo, mas priority natin 'yong ating asawa at mga anak, oo. Kasi 'yong magulang natin tutal patanda naman na sila, eh. Oh, mas gugustuhin nila na mas maayos 'yong kalagayan ng mga anak. Lagi naman gano'n, 'di ba? Walang ano man, salamat din.
Ey Oh, salamat, sa pag-uusap natin.